Ох, какой хороший вопрос, э, м, мне кажется главное зависит от, э, от кафе или ресторана. От того, а, что ты, в какое заведение ты пришел. Потому что, например, э, я в данный момент в Соединенных Штатах, и здесь очень всё варьируется по национальной кухне. То есть, соответственно, если ты придё ты придёшь в мексиканскую в мексиканский ресторан, ты там вряд ли найдё вряд э, вряд ли найдёшь пиццу итальянскую или и, или па или пасту, хотя, м, всё возможно.
<laughs> Мгм. Мгм. Мгм. Ой, как вкусно! <laughs> <laughs> А, сразу 1 вопрос. А вот, ам, эм, все говорят из Италии, что, например, э, м, в Америке, а, пицца с ананасом бывает, вот. И самое интересное, что мне сказали, что американцы думают, что в Италии её кушают. Это правда? Она есть? <laughs>
Да, да, конечно. А А, пицца с ананасом есть, эм. Мне кажется, она
Ой, <laughs> вы пробовали? <laughs>
а я её пробовал в России. Здесь я а не, здесь я тоже пробовал. Э, й я был в итальянской, кстати, забегаловке, а. М, ну ад это бы э это это был, э, это дь её держали, это она была итальянская па по по стилю кухни- итальянская, но держали её, э, аргентинцы, поэтому, наверно. М, они сказали, ш ну, я я понимаю, да, я понимаю отношение итальянцев к еде. Ну, просто аргентинцы сказали, что это bellissimo практически, поэтому
М. <chuckles> Не может быть! Итальянец никогда, никогда не в жизни! <laughs> М. Мгм. А, окей, ну понятно, не я просто я <laughs> Bellissimo нет, это не bellissimo. <laughs>
м, поэтому поэтому я за заказал пиццу. Но это было вкусно, скажем так.
Да, но я никогда не пробовала, и думаю, что никогда и ни не попробую. <laughs> Не, просто я и, я не могу подумать, просто, э, вкус ананаса сладкого, ну, с моцареллой и с помидором, то есть для меня это просто шок.
Ну в ит в в Италии есть ш есть, что попробовать и другое. Нет, они, они нь нет, они, мне кажется, шсь они
Без без помидора, наверно.
М, без помидоров, да, они просто с с ананасы. Ананасы и, по-моему, ветчина
Ну и сыр. И что?
и сыр, наверно, такой. И ветчина, мне кажется, да.